ええ、すごい。
あと、そうなんすよ、あと、その、文化祭の昼夜祭っていうのがあって、うん、例年、その、いわゆる、その、いろんなダンスサークルとか、チアリーダーサークルが、こう、いろいろコラボして、特別なステージをみたいなところに、何を血迷ったか、袴と筆持って参戦したり、<laughs> ほなんすよ。なんか、結構
うんうん。 はい。 はい。ええ。 すえ、素敵素敵、すごいコラボが出来上がりそう、うん。
そう、で、なんか、普通に部室の片隅で、ああ「パフォーマンス、おもろそうじゃん」って言ったのがきっかけで、なんか、そういう、うん、どんどんどんどん、はむ部員も、なんか、ゆ部員も、なんか、気が付いたら、僕らん時の、なんか、2倍、3倍ぐらいのおお状態になっちゃって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
大々的に、うん。 うわ！ すごい。ええ！ええ。
そう、で、で、僕と、で、その「一緒にパフォーマンスやってみっか」って言った、軽いノリで言ったと、同期が結局あの、すそうそう、が二人が結局、サークルの代表、副代表になって
はい。 うんうんうん。 あじったことのある同期ですね。うん。 うんうんうん。
で、なった時に、いっつうのメールが JTB の方から届いて、突然。そう、で、JTB の方が「Instagram 拝見しました」っつって。で、実は、その、ホヌルルフェスホヌルルフェスティバルっていうのが、あの「日本の交流イベントでね、毎年あるんだけど」っつって「参加してみませんか？」って言われて。
ええ。 うんうん。 すごいすごい、鳥肌立ってきた。うん。 それがうん。 ええ。それがうん。うわ！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
「マジか」っつって。<laughs> そう、あ、そうなんすよ、ご招待いただいて。
ご招待？ご招待？ ええ、すごい！
そうなんですよ。これがね、もう、びっくう三度見ぐらい、その、して
うーん。
で、ほんとはこういう外部委託とか、そういうのって、大学一応公認サークルなので、大学の、くその、担当の先生と、ま、色々許可を取ってからじゃないとオッケー出ないんですけど「いや、そんな時間はねえ」っつって、もう、ここは職権乱用で、もう、二つ返事で「もちろんです！」って言って、事後承認。<laughs> ちょっと、怒られた。<laughs>
ええ。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 うん。 うん。 あ！<laughs> へえ、いやいや、でもね、そりゃそうですよ。うん。いえ、ホノルルね。
そう。 いや、正解でしたね。 ていうんで、無事にホノルルで書道をしてきました、それで。
いや、気持ちよかったでしょう。
そうですね、ま、だから、ほんとに、ふって、あ、なんか、やってみようかなって思うのすごい大事だなっていう風に思って
ええ。

ですよね。え、でも、え、それで炭もすっごい量使いますよね。
そうなんですよ。 そうなんすよ、えげつない量使って。
ね、であの紙は白い紙はどんな、何の紙を使われるんですか？
そう。 あれね、半紙だと結構思う人いるんすけど、結構特殊な加工してあって、あの立ち上げた時にこう破れないとか、ようにな、結構あれ、パフォーマンス専用の特殊な加工してある紙なんすよ、あれ実は。
ええ。 高そうですよね。ごめんなさい、えげつない話を。ふ。
高いです。あもう高いですよ。1巻7000円がにさんかいの公演でパーですからね。高いすよ。<chuckles>
うわ、そんなするんですか？ えええ、ちょっと待ってください。1巻7000円が2、3回の公演でパーになって、それプラス、だって炭の量もえげつないから。
にかいの公演でパーです。はい、そうですそうです。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
はい。あのちっちゃな。ええ、あ、あ、そうそうそう、それダバダバダバダバってあの、い、ああ、トレーに入れてね、うんうん。ええそうなんですか。
そう、若干希釈してケチって使ったりもして、そう、練習の時は。
ああ。そうです。あ、だからお水で練習されるんですね、新聞紙をペタペタ貼って。
そう。 そう、そうなんですよ。ていうのを、まま、初期投資ながらも結構頑張って、まあ、初めて、まあ、学祭ね今考えれば、しゃ、は、一番最初のパフォーマンスは、ねえ、人も少ないし、迫力もちょっとあれだし、みたいなんですけど、まあ当時にしてはすごく迫力、印象的だったらしく
へえ。ええ。 うーん。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
で、そこからまあ団地であったり、お寺であったり。
ええええ。
あと次の年からはその、文化祭の一番大きなステージにランクアップしたり。
ええ。

憧れる。
そう。あれをえ、僕はもう全然、それやったことなかったんすけど。まあ、しき存在自体は知ってて。ああ、なんか、いいつかねなんかちょっと「そういうのもやってみたら面白いかもな」ぐらいに、ま、軽く思ってたんです。で。で、その同期の子が「え、じゃあちょっとさあ、一念発起やってみない？」みたいな話を、まあ、僕にくれて。ある日、Instagram で。DM で。で、僕ホントにもう、何も考えずに「あは、いいんじゃねえ」っつって。「やろうやろう」っつって。で、それで、まあ色々、先輩とかにも声をかけて。
ええ。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 うーん。 ええええええ。 うん。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 うーん。
ま、その、ま、もちろんね。反対とか、もう、た色々、大変だったんですけど。
あら、うん。え、反対。誰に誰から反対なんですか？
そう。なん OB です。あの。
あ。 「伝統じゃない」みたいな。「これまで築いてきた、書道クラブじゃない」みたいな感じで。ええええ。
そうなんす、書道そうそうそう。サークルなんですけど。一応、書道研究部って名前で。
ええ。 あ、そかそか。研究部なのか。うん。
そう。あの、結構、在学の中で、5本の指に入るくらい、歴史のあるサークルなんですよ。そう。で、そう、ふらっと入ったところが、そんなところだったんで。で、OB 会っていうのがあって。そこの。
ええ。 ええ。
上会長とか、ホントに80手前みたいな。
え！嘘。すご。<laughs>
え、ホントにそうなんすよ。で、僕が71期なので。<chuckles> そう。
すごい、ホントだ。
ざらに、もう、後期高齢者がたくさんいるんですよ、OB 会に。
え。じゃあ、もう、ホントにもう、お天国に、あの、召せられた方も、いらっしゃるって感じなんですね。すごい。それはすごいわ。伝統。うん。
あ、もう、全然います。全然います。はい。もう全然います。 はい。そうなんですよ。まあ、いい数少ない自慢が、その、部室
ええ。
斜め前の部室が、雄弁部で。あの、村山富市首相のいたサークルですね。<chuckles> みたいなのがあって。そう。まあ、それぐらい歴史のあるサークルだで、そこの人たちがまあ、言っちゃえば「書道パフォーマンスは書道じゃねえ」っていう
あ。 失礼いたしました。<chuckles> そうなんですか。 そうなんですか。 ええ。 うん。そうですよね。そうですよね。その方からしてみたらね。うん。
いうのがあって。ま、そう、ずそうなんですよ。まあ、こ古典に習って、静かに座して書く書道からしたら、その、立って、筆バッシャバシャして音楽に合わせるんで、もう、邪道中の邪道じゃないですか。そう。でも、でも、まあ、なんつうか「いや、でも、人いなくなっちゃうから」つって。人を集めないとね、これをきっかけにと思って。「いや、もちろん、あなたたちのことも分かるけど、なんか、書道を知ってもらう、1個のきっかけにはなるでしょう」つって。うん。ってんで結局、その「展覧会の余興としてやるならいいよ」っていう、折衷案に行き着き。
うん。 うん。 うん。うん。 うんうん。 うん。 うん。 ええ。 うん。